そうですね。なんかそうなるんじゃないのかなっていう気がちょっとしますね。うんうん。
うーん、すごい。 うーん、へえ、そしたら面白いですね。
うーん、ね。
うーん、うん。<laughs>
まあ、取り入れられたらね、できるだけ自分も取り入れてみて、試してみて、みたいな。
そうですね。うんうんうん。そうですね、楽しみながら、便利になるといいですよね。
うーん。 ねえ。あ。
うん。
それまではい。いや、いろいろ面白いお話ありがとうございました。
楽しかったはい。<laughs>